Para ella era imposible que fuéramos muy tarde a un restaurante, ¿vale? Tendríamos que ir apenas empieza como la hora del almuerzo porque para ella ir más tarde al restaurante significa que te van a dar ya lo que sobró, que te van a dar lo último, que, sí, no se sabe cuántas veces como que lo han puesto en un plato, lo han quitado, lo han manipulado, lo han esto, entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que para ella es bastante incómodo hacerte hacerse a esta imagen, ¿no? de que es como como ya comida que que sobra y que, pues, te la van a dar porque igual, pues, es en restaurante, ¿no? Y la comida está bien, pero es más como la incomodidad que le genera a ella y yo creo que, poco a poco, pues, a mí también me generaba un poquito de incomodidad, ¿no? Como que, uy, pero no era miedo, era más incomodidad, ujú.
Claro. S s sí, sí, sí. A aquí Sí, sí, tú has dicho, la palabra clave es, este, "comodidad", no no es miedo, efectivamente, y, oye, súper interesante esa parte, yo nunca había explorado esa arista, este, pero estoy de acuerdo con tu mamá, este, me gusta, me gusta ese ese esa, finalmente, esa forma de pensamiento, eh, porque, bueno, pues, lo de la comida es importante, y qué bueno que quedó en ti, es como un buen hábito y, por lo menos
Ujú. Sí. <giggles> <giggles> Bueno, bueno, un poquito. Sí, un poquito. Ujú. Sí. Y yo también lo veo como un buen hábito.
Y obviamente te ha repercutido eso en buena salud, me imagino.
Eh, creo que sí. ¿Sabes que sí? Mm, bueno, últimamente últimamente, em, no, sí, no he sentido nada, no.
¿O te has llegado a enfermar de algo que dices: "No, hermano, este, me enfermé y, pues, obvio, pues, ahí me fui a comer en la calle, pero traía un hambre o se me antojó y no me fijé realmente y, ni modo, hoy pago las consecuencias"?
No, no, no. Ujú. Sí. Bueno. Mira que Alguna vez nos pasó incluso con las hamburguesas con las, perdón, con las empanadas, que te contaba al principio, alguna vez nos pasó como a muchos de mis amigos y a mí, tal vez algo algo pasó con un ingrediente ese día o o como que ese lote de empanadas, ¿sabes? Pero sí nos pasó alguna vez.
Sí. Estaba en no estaba en buenas condiciones.
Algo, no sabemos qué pasó, igual todos todos salimos con con un dolor de de estómago, eh, lo recuerdo muy bien porque, bueno, nos dio a todos, entonces, dijimos, bueno, sabemos por qué es, ¿no? Eh
Claro, claro. Claro, y es parte de la experiencia y, obviamente, también, fíjate, ahí tiene que ver con esa integración al grupo, o sea, como que no no no, bueno, pues, bien, pero pertenezco al grupo.
También. Ujú. Sí.